Mhm. Ähm, noch 'ne Frage, wie alt sind deine Kinder?
Ja. Äh, 9 und 11.
Ähm, haben die sich jemals dir gegenüber irgendwie in irgendeiner Form darüber geäußert?
Hm, nein. Nein. Mhm.
Nein. Okay. Hast du das Gefühl, dass sie da zwischen den Stühlen sitzen oder stellen die sich dann jemals das machen ja Kinder sehr gerne, die stellen sich dann komplett, äh, ein, auf den anderen, ähm, Erziehungspartner zum Beispiel. Also, dass sie sagen: „Okay, bei Oma ist es halt strenger und zu Hause ist läuft's anders.“
Mhm, ja, ne, die die stellen sich da drauf ein. Also, die sind da ziemlich flexibel und die die ich glaube, meine Kinder versta verstehen die Charaktere. Also, äh, die haben das im Blut und also, bis jetzt kam noch kein Kind und hat sich irgendwie beschwert über Oma und Opa, ja.
Mhm. Mhm, mhm. Ja. Mhm. Ja. Nein, sie sind ja auch schon 9 und 11, also die wissen manchmal mehr, als wir denken, ne, und können zum Teil auch manchmal besser mit der Situation umgehen, als wir denken. Aber für dich ist das natürlich total frustrierend, ne? Und, ähm, hast du da einmal mit deinem Mann darüber gesprochen?
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Hm, ne, habe ich nicht.
Ne, hast du noch nicht. Hast du das Gefühl, der würde eher zu seinen Eltern halten? Ja. Ja, das habe ich mir gedacht, ja.
Äh, weil ich hal Ja. Ja, auf jeden Fall, genau. Weil er ist halt Portugiese und er ist wie er ist auch viel strenger mit den Kindern als ich. Und, äh, ich habe so das Gefühl, da sind 3 gegen eine dann und da verliere ich sowieso, weißt du?
Genau. Mhm. Ja. Hm, ja. Ne, das ist das verständlich. Das ist, äh, sehr, sehr schwierig, die Situation. Ja, ja. Hach, hast du denn schon mal versucht, mit deiner Schwiegermutter oder dem Schwiegervater drüber zu sprechen oder wird das sofort abgeblockt?
Mhm, mhm, mhm. Ähm, ich habe es halt noch nicht versucht, weil ich halt, ähm, ja, so den Frieden halt halten möchte, ne?
Mhm. Na klar, selbstverständlich, ja. Ja, man sagt ja immer so schön: „Ja, sprich mal mit der Person darüber,“ aber so einfach ist das gar nicht, ne?
Ja. Ja. M-m.
Denn, ähm, es gibt da so viele Gründe, dass man sagt: „Ne, lieber nicht, aber ich weiß ja, wie sie darauf reagieren oder ich möchte den lieben Frieden bewahren.“ Das ist selbstverständlich, ne? Ja.
M-m. Genau. Ja, das ist so mein Ding. Aber, ähm, ich habe mittlerweile auch in vielen Situationen gelernt, ähm, dass es oft auch falsch ist, den Frieden zu bewahren, weil du dir mit selbst halt nur schadest, ne? Also, ähm, manchmal muss man halt mal raus damit. Und weil's sonst in dir brodelt und und, ähm
Richtig, ja. Stimmt. Mhm. Ja, ja. Absolut, ja. Ne, das sehe ich auch genauso. Also, es gibt’s
Jetzt, weil ich mit denen drüber spreche und nach, ähm, Tipps suche, dass ich so weit an dem Punkt bin, dass ich so langsam rauskomme.
Ja. Mhm.

Und, ähm, deine Erziehung? Und darf ich mal fragen, ob dein Mann da auch irgend 'ne Rolle spielt bei dem ganzen Streit?
Also, ähm, das ist jetzt, ähm j ne, also, er ist das äh, er ist ja meistens immer nicht dabei. Also, meistens ist das so, wenn ich wenn ich alleine bin mit denen, ähm, dann dann ist das halt so und ja, e es nervt mich einfach total.
Ja, okay. Ja, ja. Ja, ja, dann hast du natürlich in dem Moment, wo das passiert, auch keinerlei Unterstützung, sondern musst dich da alleine durchschlagen.
Mhm. Mhm, genau.
Ja, ko gibt es denn besondere Streitpunkte, die immer wieder auftauchen? Also, irgendwas Spezifisches, zum Beispiel, dass du jetzt sagst, ne, der muss seinen Teller nicht aufessen? Wenn er satt ist, ist er satt?
Ne, es ist es ist wirklich so, wenn die Kinder also, ist hauptsächlich bei meiner Schwiegermutter so, wenn
Mhm. Ja.